Ja, das ist das könnte ich sein.
<laughs> Es ist echt Ne, aber weißt du, da da da weht ja ein Wind, die Leute unterschätzen das komplett, ne?
<chuckles> Ja gut, dann ist dann ist was anderes, ne? Aber das das das könnte echt ich sein. Ich bin ich habe so viele riskante Fotos eigentlich schon gemacht. An Klippen vor allen Dingen, wo ich dann runterhänge und da sitze oder wie auch immer. Mhm. Ich bin da ja auch so 'n Spezialist für. Mhm. <giggles> Vielen lieben Dank für's Gespräch, meine Liebe. Tschüss.
Ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Das ja, ein bisschen Vorsicht zukünftig, ne? Schon. Dankeschön. Jo, tschüss.